Wir kennen das bestimmt alle. Wir haben das während unseres Erwachsenwerdens oder während unserer Kindheit oder vielleicht sogar immer noch im wa Erwachsenwerden immer so einige Modefehltritte, die eventuell mehr oder weniger peinlich sind. Äh, was war eigentlich dein persönlich peinlichster Modefehltritt? Und, äh, was hast du daraus gelernt?
Also, ich denke generell, dass es vor allem in unserer jetzigen Zeit sehr, sehr viele Veränderungen in der Modewelt gibt und vor allem mit Fast Fashion oder mit Microtrends folgt man ja auch oft diesen Trends, die im Prinzip nur 1, 2 Tage da sind. Ähm, aber genau, um noch mal genauer auf diese Frage zu zurückzukommen, würde ich sagen, eins meiner peinlichsten Modefehltritte sind, äh, sehr, sehr eng anliegende und high-waisted Jeans. <laughs> Ähm, ich weiß noch, als ich 'n Kind war, gab's diesen, äh, Store, der heißt Teddy Whale. Ich denke nicht, dass du den kennst, weil der ist eigentlich hauptsächlich nur für Frauen, obwohl du vielleicht mal von dem Store gehört hast. Ähm, aber genau ja, ist ist auch nicht so wichtig, aber das ist halt auf jeden Fall einfach so 'n, äh, ja, Fast Fashion Geschäft, die halt dann auch immer so diesen neuesten Trends folgen. Und ich glaube, so gegen 2.000 boah, ich glaube, 14, 13 so um den Dreh, oder oder 15 sogar? Ich weiß es grad nicht genau, aber so als ich noch sehr, sehr jung war im Prinzip, ähm, gab es eben diesen high-waisted Hosen-Trend, wo im Prinzip die Hosen wirklich so hoch anliegend waren, also wirklich bis über meinen Bauchnabel und noch ganz, ganz nach oben im Prinzip. Und die waren so eng anliegend. Das war wirklich so unangenehm. Und ich habe letztens noch eine high-waisted Hose gefunden, die ich früher getragen habe im Keller. Und, ich habe mir diese Hose angeschaut und ich habe mich wirklich gefragt, wie kann irgendeine Person in diese Hose reinpassen? Ungelogen. Ich schwöre, ich übertreibe grade nicht. Die Hose war, ich glaube, so ungefähr 5 cm breit. Und ich meine, ja, okay, es war stretchy, aber 5 cm breite Hosen für normale Beine, das ist wirklich crazy. Und ich habe halt so was getragen und das war echt peinlich. <laughs>
Mhm. Mhm. Leider nicht, ne. Mhm. Mhm. <chuckles> Mhm. Mhm. Mhm. Ja, war das dann, äh, für dich im Moment peinlich, als du es getragen hast? Oder war das dann erst so rückwirkend peinlich, als du dann so wirklich, äh, so 'n größeres, ich sage mal, Mode, äh 'ne 'ne größeres Modebewusstsein in Anführungsstrichen entwickelt hast?
Also, in dem Moment ist es mir natürlich nicht aufgefallen. Das ist mir erst im Nachhinein aufgefallen, als ich so zurück auf die ganze Situation geschaut habe. Aber ich glaube so, in den Momenten fühlt man das auch gar nicht wirklich. Es kann zum Beispiel sein, dass ich jetzt gerade mega-peinliche Sachen trage und in so 5 Jahren von jetzt also, ich hoffe mal, dass das nicht so sein wird, ähm, aber es kann sein, dass in 5 Jahren von jetzt ich mir so also, zurück auf diese Situation schaue und mir denke: „Boah, was habe ich damals getragen? Oh mein Gott, wieso habe ich so komische Sachen angezogen?“ Also, ich ich weiß gar nicht, kann man das überhaupt in dem Moment merken? Ich denke nicht, außer man ist da wirklich sehr, sehr, aware, dann wäre das wirklich sehr krass und ich hätte sehr viel Respekt für diese Menschen.
<chuckles> Ja. Ja, tatsächlich, ich würde jetzt auch, äh, argumentieren, dass es vielleicht, ähm, die Person erst im also, vielleicht am gleichen Tag allerhöchstens, ähm, oder im schnellsten Fall erkennen würde, dass, was man trägt, jetzt nicht so das Beste ist. Oder wenn sie sich irgend mal, äh, von 'ner anderen Perspektive, äh, an 'nem Spiegel anschaut oder an 'nem Fenster anschaut und dann sieht man irgendwie, dass es doch irgendwie ko komischer aussah als vor dem eigenen Spiegel. Vielleicht kann ich mir da vorstellen, dass man das da höchstens dann im am gleichen Tag oder vielleicht in der gleichen Stunde mitbekommen würde. Aber war das, äh, von war war das vom Komfort her auch okay für dich, das zu tragen? Erinnerst du dich da noch, ob das vo so Ko vom Komfort wer her okay war? Und, ähm, war die Hose das Einzige, wa was du wirklich so oder die Jeans das Einzige, was du wirklich als, äh, richtig peinlichen Modefehltritt, ähm, gesehen hast an diesem Outfit?
Ähm, also vom Komfort her war das wirklich absolut grausam. <chuckles> Es waren halt so extrem enge Hosen und halt auch nicht nur an den Beinen eng, sondern auch an der Taille. Das heißt, es ist so richtig hat in deine Haut reingeschnitten und das ist halt mega unangenehm, also wirklich mega, mega unangenehm. Und, ich weiß noch, damals hatte ich auch noch genau die gleichen Hosen und dann halt mit so Löchern an den Knien. Das war ja auch mal mega im Trend. Und, ich weiß nicht, wie wissenschaftlich das ist, aber ich denke, dass ich dadurch 'n bisschen Knieprobleme bekommen habe, weil im Prinzip im Winter ich immer diese Hosen anhatte und immer nur mein Knie offen gelegen war und auch dadurch natürlich sehr kalt geworden ist. Und ich habe so 'n paar Knieprobleme, vielleicht ist es deswegen, vielleicht ist es auch nur Placebo, keine Ahnung. <chuckles> Aber also, es war auf jeden Fall schon nicht angenehm. Ähm, und ich weiß nicht, ich denke nicht, dass Hosen so das Einzige waren, was damals also was peinlich war. Ich hatte auch nämlich mal 'ne Zeit, wo ich so extremely oversized T-Shirts getragen habe. Also, nicht nur so 'n bisschen oversized, sondern wirklich extrem, so wie ein Sack im Prinzip. Und ich habe es dann immer mit einem Gürtel an meiner Taille kombiniert und ich sah dann wirklich ich weiß nicht, es es sah wirklich nicht gut aus. Es ist eigentlich es sah sehr, sehr hässlich aus. Ich weiß nicht, wieso ich so was getragen habe. Ja, ja. <laughs>
Mhm. Mhm. Mhm, ja. Oh. Mhm. <chuckles> Mhm. Mhm. Also, war das dann oversize also, war das dann wirklich so noch noch mehr oversize als jetzt Billie Eilish oder war das so im gleichen im im gleichen Rahmen, wie jetzt Billie Eilish das sich immer so die Sh Shirts angezogen hat?
<chuckles> Also, ähm, ich würde sagen, es ist vergleichbar. Ich ich glaube, man kann nicht noch over, also mehr oversized als Billie Eilish sein oder? Also, das ist wirklich sehr, sehr oversized, ähm, aber es geht schon so in die Richtung von also, es war, glaube ich, genau das, was Billie Eilish so getragen hat. <snorts>
<chuckles> Mhm. Ja. Und der Gürtel also die Gürtelwahl, war das so 'ne inspirierte Sache? Hast du das irgendwo gesehen oder hast du so die eigene Idee gehabt, das dann, äh, quasi, ähm, diese Oversizeness mit 'nem Gürtel auszugleichen?
Ich weiß gar nicht, es kann sein, dass das vielleicht irgendwie so 'ne Inspiration war von damals, aber ich glaube, intuitiv hätte ich jetzt gesagt, das war einfach also, dass ich vielleicht in dem Moment auch mir dachte: „Boah, das passt gar nicht zu meiner Körperform. Das ist irgendwie viel zu groß. Ich versinke total in diesem T-Shirt und ich muss irgendwie betonen, dass ich überhaupt noch einen Körper habe und dass ich nicht nur nicht existiere unter diesem T-Shirt, was wirklich 10 Meter groß ist.“ Und ich glaube, deswegen habe ich diesen Gürtel getragen, aber ganz ehrlich, ich ich frage ich frage mich bis jetzt, wieso ich es also beides überhaupt getragen habe.
Mhm. <chuckles> Mhm. Ja, ja, also, ich meine ich meine, das hört sich eigentlich interessant an, wenn ich mir das visuell vorstelle, so. Also, es hört sich auf jeden Fall auch, äh, sehr innovativ an, muss ich sagen. Haben da andere irgendwie darauf reagiert, also, irgendwie Klassenkameraden oder Freunde oder Familie oder gab es da irgendwelche Reaktionen, also, Lacher, Kommentare oder so was?
Zum Glück nicht. Ich weiß es nicht mehr. Also, ich denke nicht, weil es mir vielleicht sonst in Erinnerung geblieben ist, aber ich hoffe mal nicht. Ich hoffe einfach, dass das niemand gesehen hat und dass das jeder vergessen hat, dass das jemals passiert ist.
<laughs> Okay. Ja, so wie also, jetzt vor allem die Sache mit der Experimentiererei mit dem Gürtel. Hast du da irgendwie die Experimentiererei oder hast du äh, seit dieser Realisation, also, seit deiner persönlichen Realisation, dass es 'n ein t Medef Modefehltritt war, hast du da irgendwie, ähm, jetzt zurückgeschraubt mit dem Experimentieren, was Mode angeht? Oder bist du da jetzt noch experimentierfreudiger geworden? Oder, ähm, oder be schaust du jetzt noch 3-mal in den Spiegel, bevor du, ähm, eventuell 'nen, äh, in Anführungsstrichen Modefehltritt machst?
Tatsächlich bin ich sogar noch experimentierfreudiger geworden. Ich denke mal, dass das Problem damals war und zwar, dass ich halt immer diesen Modetrends gefolgt bin und dadurch, dass ich halt alles immer geändert habe, wollte ich immer so neue Sachen ausprobieren und ich bin nie so ich habe nie so wirklich das gefunden, was ich eigentlich mag, sondern habe mich einfach gezwungen gefühlt, so das zu tragen, was jetzt gerade im Trend ist. Oder vielleicht mochte ich es dann irgendwann, weil ich es halt so oft gesehen habe. Aber, ähm, mittlerweile habe ich halt viel mehr meinen eigenen Stil gefunden und dadurch experimentiere ich halt total viel. Und auch wenn es jetzt nicht zum Beispiel sehr konventionell ist, was ich trage, ist es halt trotzdem genau das, was ich mag und was ich schön an mir finde. Und, äh, dadurch experimentiere ich auch so, ich hab halt keine richtigen Grenzen, die ich mir setze. Hauptsache, ich mag es. Hauptsache, ich fühle mich wohl darin und egal, was es dann ist, ich werde es tragen. <chuckles>
Hm. Hm. Oh. Mhm. Nice. Ja, das ja das ist ja richtig cool. Und, ähm, wie bist du überhaupt zu dem Punkt gekommen, wo du dann sagst, so: „Okay, ich, ähm“ also, ich meine, es gibt ja immer diese komische Phase beim Experimentieren, wo man nicht so wirklich richtig weiß, wo man genau ist. Und irgendwie ist es dann 'n bisschen komisch, irgendwie ist es nicht ganz kongruent mit dem mit der Vorstellung, die man hat oder mit dem, was man ausprobieren möchte. Hat es bei dir direkt geklappt mit dem Experimentieren oder war das so, ähm war das so so ein so ein, s ich sag mal, so ein gradueller Prozess, bis du dann wirklich gefunden hast, was dich ausmacht oder was du zumindest ausdrücken möchtest? Oder gibt es diese Grenzen bis jetzt immer noch nicht bei dir?
Also, es war auf jeden Fall ein gradueller Prozess, ähm, und ich meine ich denke auch, dass es immer ein, äh, fortlaufend veränderbares Prod also, generelle Sache ist. Ich weiß nicht, ob ich das grade gut ausgedrückt habe, aber es ist halt nicht etwas, was, ähm, immer gleich bleibt, sondern es verändert sich immer, äh, dieser Prozess. Und, ich meine auch, ich vor 1 Jahr habe zum Beispiel auch etwas andere Sachen getragen. Ich denke halt, dass so in bestimmten Rahmen alles noch gleich ist, aber dass ich dann, äh, zu bestimmten Schnitten tendiere oder bestimmte Farben oder so. Aber trotzdem zum Beispiel habe ich halt für mich herausgefunden, dass ich nicht sehr, sehr oversized Sachen tragen kann. Also, sorry an Billy Eilish, das kann ich leider nicht tragen oder halt an mich selber vor 10 Jahren. Kann ich leider nicht mehr tragen. Es sieht halt wirklich total also, ich fühle mich nicht wohl darin, es sieht auch nicht so gut an mir aus, ähm, aber ich habe so herausgefunden, dass alles, was, äh, teilweise eng an der Taille ist und dann überall anders locker oder eng ist, eigentlich nicht schlimm, aber Hauptsache, zumindest ein bisschen definiert an der Taille ist. Ähm, sieht gut aus, deswegen kann ich dann da in dem Rahmen experimentieren und das ist ja auch im Prinzip ein sehr, sehr großer Rahmen. Und, äh, ja, aber ich denke, was es total gefördert hat, äh, ist, dass ich halt generell sehr, sehr interessiert an Mode bin. Ich habe auch eine eigene Nähmaschine und mache auch meine Kleidung selber und, äh, seitdem ich im Prinzip thrift shoppe, bin ich halt also, exposed gegenüber, ähm, Schnitten und Materialien, die halt nicht sehr konventionell sind und halt früher im Trend waren, aber halt auch ganz besondere Stücke sind. Und dadurch lasse ich mich halt inspirieren. Ich lasse mich jetzt nicht mehr von Social Media inspirieren oder von Pinterest, sondern halt v von den Stücken, die ich sehe und versuche die dann so abzuändern, dass sie an mir selber gut aussehen.
Mhm. Hm. Mhm. <chuckles> Mhm. Oh. Mhm. Oh, das ist so nice. Dann hast du wirklich so deine eigenen Unikate, die dir die dann auf dich oder, äh, auf deinen Geschmack auch zugestimmt sind. Das ist super nice. Auch, dass du 'ne Nähmine Nähmaschine hast, meine Mutter hatte auch mal so eine und war da auch sehr 'ne modi äh, modeinteressierte Frau. Also, sehr cool, dass du da auch so 'n krasses Interesse entwickelt hast dafür. Wenn du ähm, jetzt in Bezug auf, ähm, Modefehltritte, gibt es eine Möglichkeit, Modefehltritte zu vermeiden, wenn man rumexperimentiert oder sind Modefehlritte Teil des Prozesses? Also, o gibt es da w also könnte man da irgendwie sich über andere, ähm ich sage mal, über andere Quellen auch informieren, ohne diese Modefehltritte selbst zu machen? Oder gehört das dazu?
Hm, ich würde sagen, beides. Also, persönlich denke ich, dass es schon dazugehört, weil es ja auch eine wertvolle Erfahrung ist, um herauszufinden, was du nicht magst. Und, ganz ehrlich, es ist auch eine witzige Erfahrung, so zurückzudenken und zu sehen, was man damals getragen hat. Ähm, aber ich denke auf jeden Fall, dass es auch vermeidbar ist, aber dass es dann dadurch langweiliger wird, also dass man sich dadurch halt nicht so stark in seiner eigenen Fashion-Seite ausdrücken kann. Zum Beispiel kann man, äh, schauen, was so der Körpertyp ist. Man kann schauen, welche Schnitte einem besonders stehen, ähm, welche Farben einen st best äh, stehen. Es gibt ja auch so, äh, Color Analysis, die mittlerweile sehr, sehr beliebt geworden sind. Also, ähm, es kommt auf deinen Hautton an und je nachdem, was für eine Hautfarbe du hast und mit welchem Unterton deine Hautfarbe äh, also welcher Unterton in deiner Hautfarbe ist, s gibt es bestimmte Farben, die dir zum Beispiel generell besser stehen und oder schlechter stehen. Und ich denke, wenn man sich halt an diese Basics hält oder auch generell eher so Basic Sachen trägt, ähm, dann kann man da eigentlich gar nichts falsch machen. Also, ich meine, es gibt ja auch Artikel, also Kleidungsstücke, die einfach zeitlos sind. So 'ne schwarze, gut sitzende Hose, äh, ist zum Beispiel total zeitlos und damit kann man ja eigentlich gar nichts falsch machen oder mit einem T-Shirt oder einem Oberteil generell, was einem einfach gut sitzt. Äh, ja, man kann's auf jeden Fall vermeiden, aber ich denke, wenn man immer safe ist, kann man auch nicht wachsen. Also, man kann nie herausfinden, was man total mag, wenn man dann immer so Basic Sachen anzieht.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ja, ja. Und du hast dann auch da zusätzlich den Vorteil dazu, dass du ja 'ne M Nähmaschine hast. Das heißt, wenn du was hast oder wenn du, äh, keine Ahnung, Freunden helfen willst, die grade irgendwie entwe entweder 'ne besonderen Körperart haben oder nicht Sachen haben, die wirklich passen oder d es gibt keine Sachen, die sonst so passen zu derem Körper oder, äh, Körper äh, Art oder Weise, dann könntest du denen zum Beispiel mit deiner Nähmaschine so 'n bisschen aushelfen oder vielleicht so die Kleidung so schneiden, dass es dann doch auf deren Körper passt. Das wäre dann, äh oder für dich selbst das halt auch machen. Das dann hast du auch noch mal extra diese, ähm, Modifikation, die du in der Kleidung vornehmen kannst, um dann noch noch, äh, besonderer Kleidung für dich selbst zu schmieden oder vielleicht sogar für deine Freunde.
Ja, total. Ich mache das auch richtig gerne. Also, ich liebe es, so mit Freunden shoppen zu gehen und so denen, ähm, ja, meine Tipps zu geben oder denen anzubieten, äh, Sachen für die umzuändern. Das macht mich total glücklich, wenn ich anderen, äh, in Fashion helfen kann. Ich liebe das total.
Mhm. Nice. Ja, super cool. Also, das war ja jetzt mal sehr ein sehr nettes Thema, also, fand ich auch supertoll, also, sehr interessant auch. Und, äh, schön, dass ich da hier mit mein Ex Experten mit 'ner Expertin darüber sprechen konnte und dass du deine Expertise auch geteilt hast. Und ja, danke für deine Zeit.
Ja, danke für deine Zeit und danke für die tollen Fragen und für dein Engagement und auch für dein Interesse. <chuckles>